À, chính xác đấy. Thì, ờ, cũng phải thử chứ, vì, à, cũng có rất nhiều người cũng, ờ, cảm thấy rất là khó ngủ. Như bố mẹ mình cũng vậy là, à, cũng có thể là do, ừm, tuổi già chẳng hạn, thì cứ ngủ đến 3:00 sáng là tỉnh mà không thể nào ngủ được tiếp ấy. Mặc dù là, à, à, v vào ban ngày thì bố mẹ mình cũng đi làm, kiểu làm nông nghiệp, làm đồng ấy, cũng khá là mệt mỏi, cũng không khác gì tập thể dục đâu, nhưng mà đêm thì lại lại lại không thể ngủ được ấy. Đấy, thế nên là đúng là cái mỗi cái phương pháp thì cũng có tùy cơ địa từng người, có người hợp, có người không nữa ấy.
Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì, ờ, ờ, có những người mà mình, ờ, có thấy là họ đã thử gần như tất cả các phương pháp rồi, ờ, thiền, rồi tập thể dục, rồi uống, ơ, sữa ấm này, hay là ngâm chân rồi, ờ, massage, nghe nhạc, ừm, thư giãn. Nhưng mà họ vẫn không thể ngủ được, họ vẫn không thể ngủ ngon và họ vẫn bị, ờ, tỉnh dậy giữa đêm hoặc là vẫn thức đến sáng. Thì bạn nghĩ là đối với những người như vậy thì họ nên, ơ, làm gì? Họ có nên đi gặp bác sĩ không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, chính xác, à, ừm. À, chắc chắn là có rồi. Nếu mà đã áp dụng tất cả các biện pháp này, tập thể dục này, rồi thì tập thử tập thiền, rồi có thể là, ừm, cả uống trà tâm sen hoặc các loại thuốc, ưm, trước khi ngủ mà lại không ngủ được thì chắc chắn là phải đi gặp bác sĩ rồi. Bởi vì đó là cái rơi vào tình trạng, gọi là, có khả năng là cũng, à, bị mất ngủ khá là trầm trọng. Nếu mà cứ để tình trạng ấy kéo dài, ừ, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy chứ. Và, ừm, cái việc mà giấc ngủ nó rất là quan trọng cho sức khỏe của bản thân ngày hôm sau ấy, đối với bản thân mình nếu mà, ờ, ngủ không được ấy, thì còn gây ra tình trạng là hay bị cảm cúm rồi hay bị ốm vặt nữa ấy. Nên là với trường hợp như vậy thì mình khuyên là nên đến gặp bác sĩ để có những cái, à, phương pháp là điều trị ngay lập tức ấy.
<laughs> Kinh niên rồi đấy, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Nhưng mà nói chung là người Việt Nam mình thì, ờ, cái thói quen vẫn là cứ, ơ, thử các phương pháp truyền miệng trước đã, bao giờ mà không thể được thì lúc đấy là mới đi khám bác sĩ, đúng không? <laughs> OK, thế thì ngày hôm nay nói chuyện với bạn, à, mình, ờ, biết thêm được rất là nhiều cách để có một cái giấc ngủ ngon ấy. Thì, ờ, cảm ơn bạn đã chia sẻ nha.
Ừm, đúng rồi. <chuckles> Hợp lý đấy, ừm. Ừm.

À, đúng rồi, thì mình cứ nằm yên một cái vị trí và tay chân thì thật là thoải mái và hít thở thôi, đấy, thì hơn bị bản thân mình nghĩ là nó giống như một cái phương pháp thôi miên nhẹ ấy mà, kiểu như là, tự kỷ ám thị ấy, ừm, ừm, mình cứ đếm như vậy thì người nó mỏi rồi, gọi là, ừm
Ừm. Ờ À! Ừ.
ừm, luôn luôn, ưm, kiểu, không không bị xao nhãng bởi cái vấn đề gì á thì chắc chắn là dễ ngủ hơn rất là nhiều và đặc biệt là mình cũng, ừm, cái giai đoạn đầu là mình còn phải để cái tình trạng là, ờ, để chế độ điện thoại im lặng nữa cơ, chứ mình sợ là đang thiền mà lại có cái tiếng chuông điện thoại mà nó, ờ, reo lên ấy, ừ, phân tâm đúng rồi, ấy, đúng rồi, mình phải áp phải áp dụng cách đấy đấy.
Ừm. Ờ! Mình lại không thể kìm chế được, mình phải mở ra mình xem, đúng không? Ừm. Ừm. Thế thì, ờ, mình thấy cái phương pháp thiền này nó có giống với cả cái phương pháp đếm cừu không? Tức là cũng đếm 1, 2, 3, 4, 5 đấy rồi nằm im, nhắm mắt đấy thì bạn thấy là nó có phải là, ừm, cũng cùng một cái cơ chế không?
Ừm. À, rồi. Mình nghĩ là cùng một cơ chế nhưng mà cái phương pháp, ưm, hít thở này mình thấy nó tốt hơn, bởi vì khi hít vào 4 giây đều đặn này xong nó giữ hơi ở trong bụng tầm 2 giây, ở giữ hơi ở dưới cơ hoành, cơ bụng ấy, gọi là, đan điền ấy. Ấy, xong đó lại thở ra nhịp nhàng 4 giây thì nó tốt cho cái việc là, kiểu như là, ừm, gọi là là là, ừm, lưu thông khí huyết ừ, nó, kiểu, lưu tốt cho lưu thông khí huyết, tốt cho nhịp tim ấy, đấy, nên nó còn tốt hơn cái việc đếm cừu rất là nhiều nên mình áp dụng cách này ấy.
À! Ừm. Cái cơ thể của mình luôn nữa, ờ, đúng, đúng, đúng. <laughs> Đếm cừu thì hơi vô tri, đúng không? Kiểu chỉ đếm, ơ, một hai ba bốn thôi ấy, ờ.
Đúng rồi. À, đúng rồi, cái phương pháp đếm cừu này nó không khác gì cái phương pháp ngày trước mình hay sử dụng đó là chớp mắt. Đấy, thì mình cũng đọc đâu đó ở trên báo hay đâu đó thì người ta bảo là khi mà cảm thấy mà không buồn ngủ mà không thể ngủ được ấy, thì cứ nằm chớp mắt, chớp đến khi nào mà mỏi quá phải ngủ đi thì thôi ấy, đấy, mình cũng nghĩ ra giống như kiểu vậy.
Ừm. <laughs> Nó nghe nó, ưm, cơ học nhỉ? Nó bị đơn giản ấy, nó nó không có cái khoa học gì ở ở đằng sau cái đấy cả ấy.
Ừm, đúng rồi.
Ờ, ô kê. Thế thì, ờ, ừm, về cái việc uống trà tâm sen đi, thì theo như mình được biết là cái trà này nó khá đắng, đúng không? Thì, ờ, không biết là đối với những người mà sợ đắng, ví dụ như mình chẳng hạn, thì, ờ, có một loại trà khác hay là một cái loại đồ uống khác mình có thể thay thế được không?
Ừm. Đúng rồi.